Ah ben, ca rajoute du budget. Et puis par exemple, à 12:00, heu, il y a jamais de grève des cantines, parce que dans le public, le problème qu'il y a eu pendant un moment, c'est que dès qu'il y avait une grève des cantines, les parents, ils devaient gérer entre eux. Ça peut être perturbant pour les élèves. Et puis, tu as aussi des des problèmes matériels, hein, heu. J'ai j'ai l'exemple, heu, criant. J'ai un groupe un couple d'amis, hem, qui habitait à la Guillotière, heu, à Lyon. C'est un quartier difficile et ils avaient mis leurs enfants, heu, dans une école publique et heu et c'était plus possible en fait, au niv au niveau
Mmh. Ah ouais. Mmh. Ouais, bien sûr, ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. Ah ouais, il y avait trop de soucis, heu, de fonctionnement au niveau du matériel, heu
au niveau du matériel, au niveau des élèves, heu, à à à un tas de niveaux, heu, puis de l'absence des profs. La moitié des professeurs étaient absents. Heu, ils m'ont dit: «On est allés à la réunion parents d'élèves, on était 3 parents». Heu, il y a des choses enfin à tous les niveaux, ça allait pas. Eux, ils ont dû tirer la plus mauvaise carte à mon avis, mais <sniffs> là, c'est c'est compliqué. Et au final, ils se sont retrouvés dans la même école que mes enfants, d'où on est parti là.
Ah oui aussi, ouais. Mmh. Ah ouais! Mmh. Ouais, c'est sûr, ouais. Et Mmh. D'accord et c'était alors du coup c'était une école privée aussi avant?
Heu, q eux, ils a oui, oui, avant, ils étaient dans le privé, mes enfants aussi, hein. Donc ils nous ont rejoint dans le privé, en fait, alors qu'ils aimaient pas du tout le privé, ils voulaient laisser les enfants dans le public, mais ils m'ont dit: «La situation, elle est trop déplorable hein». Il y a il y est oui.
D'accord, OK. Mmh. Mmh. Est est-ce que du coup heu heu, j'ai une question, est-ce que si, heu, là, la façon dont tu as toi, tu as mis directement tes enfants en école privée, est-ce que ça a un rapport par exemple avec toi, heu, ce que tu as vécu durant ton enfance, comment s'est passée l'école, quoi? Est-ce que ça fonctionnait bien pour toi, heu, ton opinion?
Ah non, j'ai jamais eu le problème à l'école, hein, heu, c'est super super bien passé, j'ai des, heu, des super souvenirs avec, heu, mes professeurs. Non, non, il y a là-dessus, non, c'est juste qu'on les a mis parce que vis-à-vis du, hem, <tsk> des repas le midi en fait, parce que
OK. OK. Ah, c'était juste ça en fait?